Oh, Mensch.
Und dann habe ich meinem Bruder getextet und dann sagt er: „Du bist nicht eingestiegen“, ne? Und ich so: „Ne." Sagt er: „Komm nach Hause.“ Ne?
Ja, Ja. Ach, wie schön. Also, du wolltest dann also, irgendwas hat dich dann festgehalten, so.
Also, das war ganz schlimm. Mhm. Ja, ich hatte einfach das Gefühl, es ist nicht richt die richtige Zeit. Also, ich kann's auch gar nicht richtig beschreiben. Ähm, mich war's dann wirklich als ich früher ich konnte es nicht abwarten, bis ich wieder im Flieger war, ne? Ich habe total ich so: „Nichts wie weg in die USA,“ ne? Ähm, es hat sich komplett gedreht und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum ich weiß, dass ich nach Europa zurückziehen muss, ne? Das ist irgendwie ich kann es innerlich nicht beschreiben. Also, es ist, auch auch nicht ich muss es einfach akzeptieren. Ist einfach so, ne? Ähm
Ja. Wirklich? Ja. Ja. Okay, das zieht dich. Ja. Ne, ist ja auch 'n ganz anderes Leben auf 'ne Art, ne? Also, es ist 'n bisschen ich vergleiche das immer Natur mit Moderne, ne, so. Ähm, und es kommt halt drauf an, auf welches du bevorzugst, ne? Also, und ich meine, du hast ja auch keine Familie grade bei dir, oder?
Ja, ja. Mhm. Mhm. Richtig. Ja. Mhm. Genau, ja. Ne, ne, ne, sind alle weg. Mein Bruder hier. Ja, ja. Ja, nix mehr. Ne, das ist
Ja, von daher, was was hält dich denn da noch, ne? Nichts. Also, bei mir ist es mein mein Mann, mein Kind. Also, das hält mich 100 % hier. Aber wenn ich jetzt hier alleine wäre, da hält dich doch nix. Also, mich würde hier nix halten. Also
Ja klar, ne? Ja, natürlich. Mhm. Ja. Ne. Ne, also, ich muss wirklich sagen, das war so dieses das war halt natürlich immer mein Traum, ne, und ich wollte halt unbedingt hier sein und
Ja klar. Hast du ja aber auch gelebt.
ja, richtig, richtig. Aber ja, ich glaube mhm, da gab's dann halt einfach dann 2020 ging's irgendwie los, da habe ich es schon gespürt und ich weiß noch, ich habe die den Mietvertrag von meinem Apartment unterschrieben gehabt und habe noch zu meiner besten Freundin gesagt: „Das ist mein letzte mein letztes Apartment in in 'n USA.“ Ja, in New York, ja. Ja Wahnsinn, ne?
Ist jetzt fertig. Nächster Abschnitt. Ja. So lang bleibe ich nicht. <giggles> Ja gut. Ja, aber du hast es schon innerlich gewusst, weil du einfach diesen Halt von der Familie einfach vermisst, ne?
Ja, ja. Ja. Aber weißt du, es ist nicht mehr nur Familie, es ist auch wirklich Ich habe ja ich mochte die f deutsche Kultur früher nie, ne? Also, es war ja für mich immer Ich habe es gehasst, ja. <laughs>
Die Kultur. Ja, ich auch nicht! Und heutzutage feiert man's, ne, so. Ja, alles blitzen deutsch. „Ach gucke mal, 'ne deutsche Flagge. Ach, gucke mal, 'ne Brezel,“ ne, so. Ja, ja. Also, es ist schon lustig.
Ja. Ja, ja. <laughs> Und ich habe auch ich muss doch wirklich sagen, ich ich ähm, ich schätze die Sprache viel mehr als früher. Ich schätze den deutschen Humor viel mehr als früher. Ich habe das ja früher immer gedacht, die Deutschen haben keinen Humor. Ja.
Ja. Viele sagen ja, wir hätten keinen Humor. Ich sage: „Doch, wir haben Humor, ist so nur 'n bisschen trocken,“ ne?
Ja, ne, und lauter solches das Essen und dann auch teilweise wirklich die die alten Gebäude und die Museen und auch die die die Städtchen teilweise in Deutschland und, also, ich ich kann's nicht ähm, es ist ganz es ist wie ein ich komme mir manchmal vor wie so 'n anderer Mensch, ja.
Ja. Früher es war ich glaube früher fanden war waren wir ja alle mal jünger. Also, zumindest ich fand früher Deutschland langweilig.
Ja. Mhm.